Ah oui, tu peux participer aussi, en fait, heu, à la chose. Mmh et justement, sur le matos que tu m bon tu as pris un monsieur, heu, cuisine, heu, chez je sais pas, les plaques de cuisson, tu peux peut-être les améliorer? Parce que si tu as pas d'induction, ça va augmenter la rapidité, hein? Enfin je sais pas, tu
Mmh. C'est ça. Mmh mh. Mmh, ouais, bah, nous, du coup, on a des plaques à induction, justement, donc ça va, ça chauffe assez. Ouais, c'est ça, là, on est au max. Le four aussi, ça va, il est assez récent, donc heu, pareil, il est assez efficace. Après du coup, c'est vrai qu'on l'utilise pas beaucoup mais heu, après ça dépend des saisons, quoi. C'est vrai que c'est quand c'est l'été et tout, tu as clairement pas envie de mettre le four là, pendant 1 heure à te chauffer la pièce, heu, à fond. <chuckles> Là, c'est l'hiver qui arrive, donc on fera déjà plus de plats au four, bah, du style, bah, justement, là, les lasagnes, heu, tartiflette, tout ça, tout ça, ça passera bien. <chuckles> Mais pareil, c'est des plats, bon, bah, ça prend un petit peu de temps à cuire donc on peut pas optimiser, heu, plus que ça encore, heu. Mais déjà, ouais franchement, moi, depuis que j'ai cette appli, clairement, ça ça a un peu révolutionné, quoi. C'est clairement, heu, q un gain de temps fou et puis, bah, comme tu disais, là, heu, j'ai pas encore d'enfants, mais c'est vrai que déjà que moi, ça me cassait les pieds à devoir faire pour 2, alors là, en plus, pour 4, ça permet au moins déjà d'avoir, heu, mmh
Ah, ben non, c'est déjà optimisé alors. D'accord. Heu, c'est certain. <chuckles> C'est bon ça. Tout à fait. Bah, c'est sûr, mais après <blows air> tu es organisée là déjà, on voit que tu as quand même, heu, ouais, tu as vraiment, heu, tout travaillé, hein, <chuckles> préparation, les c même les courses, heu, sont livrées donc heu, non, non, c'est le ro tu as le robot, tu as, ouais, tu as tous les pans que tu pouvais, tu les as optimisés, heu, tous les secteurs donc bon, c'est assez compliqué. Ben, en tout cas, je te remercie, hein, je vais garder toutes ces indications, heu et c'était tip top, hein.
Mmh. Ouais, bah, c'était long. <laughs> C'est ça, mmh. C'est ouais, voil Mmh. Clairement. <chuckles> Hésite pas. Avec plaisir, merci à toi. Mmh mh, merci.
Au plaisir, hein.